आजकल मैं एक समस्या से जूझ रहा हूँ और मुझको लगता है कि मुझको किसी न किसी से ए, सलाह करनी पड़ेगी इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और मेरी ये समस्या चल रही है कि मैं असफ़ल हो गया हूँ ए, मैंने एक स्टार्टअप चालू किया था और उस स्टार्टअप में मेरा जो अ, इतना अच्छा काम चाहिए था मुझको या पैसा चाहिए था वो हो नहीं पाया और उसको मैंने बंद कर दिया। अब उसकी जो बंद करने के बाद जो है मेरे पे जो निराशा छाई है। वो हट ही नहीं पा रही है। और मैं क्या हो रहा है कि मैं दिन पर दिन जो है, वो उसी के बारे में सोचता जा रहा हूँ कि यार मैंने ये क्यों नहीं किया, इसकी वजह से वो ठीक हो सकता था या मैंने वो क्यों नहीं किया, मैंने इतना पैसा लगा दिया था लेक़िन मेरा जो काम था वो बना क्यों नहीं? मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? दिन दिन में पूरे दिन भर मैं यही सोच रहा था हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था। मैंने तो लोगों की भलाई के लिए स्टार्टअप ख़ोला था लेक़िन ऐसा मेरे साथ हुआ ही क्यों? तो ये जो ब एक असफ़लता हुई है, मेरे पैसे तो गए ही हैं मेरा टाइम भी गया है, मेरा एक्सपीरियंस भी गया है, बहुत चीज़ें जो थी वो वो चीज़ें जब चली गई ना तो वो मेरे दिमाग पे इतना हावी हो गया है कि वो मेरे को निराशा की तरफ़ लेके जा रहा है कहीं न कहीं मैं जो है ए, डूबता जा रहा हूँ कि मैं कि मैंने ये क्या कर लिया अपने साथ क्योंकि अब इसके बाद जो है मैं स्टार्टअप चालू किया वो डाउन हो गया है। जॉब मिलने भी अब मैं ज जॉब भी करूँगा तो जॉब मिलने में भी मेरे को परेशानी होएगी। तो मैं इतना असमंजस में मैं मैं इस समय जूझ रहा हूँ कि ज जॉब भी नहीं मिलने वाली है, स्टार्टअप भी मेरा ख़त्म म मैंने बेकार ही हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, पैसे भी ख़त्म हो गए, अब मैं करूँ क्या? मैं ना मैं आगे भी नहीं, ना पीछे कहीं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और इस निराशा की वजह से जो है, मैं घर में भी बहुत ज़्यादा लोगों से लड़ने लग गया हूँ और अ अ, ख़ाने-पीने की कमी रात में सोना नहीं है। तो पूरी तरह से जो है मैं टूट रहा हूँ, तो मुझे आपकी सहायता चाहिए इसमें, इससे निकलने के लिए।
हाँ जी। ठीक है। हुँ। जी। हाँ जी। देखिए बताना चाहूँगा कि मैं आपकी परेशानी को थोड़ा-बहुत समझ पा रहा हूँ, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। मैं आपकी सहायता कर पाऊँ इसके लिए मुझे कुछ सवालों को ज़्यादा बेहतर तरीक़े से समझना होगा। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं ये जो आपकी असफ़लता थी, ये असल में किस हिस्से में थी आपके हिसाब से ये उत्पाद के हिस्से में थी। बिक्री की कमी थी या फ़िर कहीं न कहीं जो आपका समूह था, वो उतना अच्छे से काम नहीं किया।
जी। देखिए मैंने एक स्टार्टअप चालू किया था जिसमें मैंने एक वेबसाइट बनाई थी और वो वेबसाइट जो थी वो अ, रियल एस्टेट के जितने भी बड़े-बड़े म बिल्डर्स थे उनके साथ जो है मिलके उसमें जैसे आपने अ, ए वेबसाइट्स देखी होंगी रियल एस्टेट वाली वैसे ही एक वेबसाइट बनाई थी लेक़िन ये वेबसाइट कुछ अलग तरह की थी जिसमें इंसान जो है वो चीज़ें आराम से देख सके और अ, अब मेरा क्या था कि मैंने उससे पैसे भी बहुत लगा दिए क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए पैसे लगते हैं। इंसान को एक अपने इम्प्लॉइज को पैसे देने के लिए भी मेरे पास अ, एक एक्सपेंसेस थे। तो ये सब चीजें जो हैं 2 साल में मैं पूरा ये ये खड़ा करते-करते, करते-करते ये प्रॉब्लम आ गई कि अब जो है मैं अ, उस फ़ील्ड में जो है वो मेरे को अब अब प्रॉफ़िट हो नहीं रहा है और जितना प्रॉफ़िट हो भी रहा है वो भी मैं पैसा जो है वो दूसरों को देने में लगा दे रहा हूँ। तो इसलिए कहीं न कहीं जो है कुछ ना कुछ अ, कमी रह गई है। उसकी वज़ह से ये असफ़ल हो गया है।
जी। ठीक है। अच्छा। जी, मैं आपकी परेशानी को कहीं न कहीं थोड़ा बेहतर तरीक़े से समझ पाया हूँ। आप बिल्कुल अपने ऊपर कठोर ना हो और बिल्कुल आप चिंता ना करें, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। क्या आप ब मुझे बता सकते हैं कि आपने कितना समय इसमें लगाया है? और कितना पैसा पहले से लगा दिया है लगभग?
देखिए, अगर मैं एक रफ़ली बोलूँ तो 2 साल तो मैंने इसपे लगा दिए हैं, क्योंकि 2 साल पहले मैंने जॉब छोड़ी और उसके बाद होते-होते डेढ़ साल अ, के करीब जो है मैंने इस अ, जो समूह है, स्टार्टअप है, उसको मैंने, पूरा जो है खड़ा किया। और म पैसे की बात करें तो कम से कम समझ लीजिए कि 10 से 15 लाख रुपये जो है इन सब चीज़ों में लग चुके हैं।
जी। ठीक है, मैं आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ, आपने काफ़ी पैसे भी इसमें लगा दिए हैं और उसके बाद आपको अपने हिसाब से सफलता नहीं मिल पाई। तो, मैं आपकी बात अ, पक्का समझ रहा हूँ और मुझे आप क्या थोड़ा-सा बता सकते हैं, कि आपने कभी किसी तरीक़े का जो फ़ीडबैक होता है या फिर जो भी ग्राहक है वो क्या पसंद कर रहा है आपकी ची अ, वेबसाइट में या फिर आपके कैटलॉग में? या आपने कभी ऐसा रिस्पॉन्स भी लिया है ग्राहक से?
जी। हाँ। देखिए, जिस समय मैंने ये स्टार्टअप चालू किया था तब मैंने शुरू में ही जो है एक फीडबैक के लिए एक एक एजेंसी को हायर किया था जिसमें मैंने उनसे कहा कि आप मैंने जो ये काम कर रखा है इसका फीडबैक आप लीजिए। और उन्होंने बड़ा अच्छा म रिस्पॉन्स दिया क्योंकि क्या होता है कि कई चीज़ों को करने के लिए एक इंसान जो है अलग-अलग तरह से सोचता है। हम अपना अ, जब हम ए एक स्टार्टअप चालू कर रहा था मैं, तो मेरी एक थिंकिंग अलग थी। मेरे को ये लगता था कि एक इंसान जो है ये चीज़े ले लेगा। लेकिन जब जब मेरे पास वो फीडबैक जो आया जो की ए उस टीम ने दिया। उसने मेरे को बताया कि आप जो ये जिस चीज़ से सोच रहे हैं ना इससे हट के भी आपको कुछ ना कुछ अलग ग्राहकों को देना पड़ेगा क्योंकि ग्राहक जो होते हैं वो होते हैं ए जी, उनको कंसेशन चाहिए रहता है या डिस्काउंट चाहिए रहता है और ए में माने मिनिमम चीज़ों में वो मैक्सिमम चाहते हैं। मीन्स अ, कम चीज़ें दे के ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। तो हर इंसान को जो है यही चीज़ें चाहिए रहती है। तो मैंने फिर मैंने ये कहा कि ठीक है मैं इस इस वेबसाइट में ऐसा कुछ चेंजेज करूँगा या मैं बिल्डर से बात करके इनसे ब अ, इनके लिए और एडवांटेज ए, दूँगा कि अगर आप मेरी एक्सेस करते हो तो आपको जो है कम से कम इतने का जो है डिस्काउंट और मिल जाएगा। जब आप अगर कोई घर लेते हो तो। तो ये सब चीज़ों को जो है मैंने बहुत अच्छे से समझा और वो चीज़ें जो है मैंने अपनी अपनी जो मेरी टीम थी उसके साथ मिलके जो है इन सब चीज़ों पे काम किया। और जो ये था लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब देने के बावजूद ना कई बार ऐसा होता है क्योंकि रियल एस्टेट जो है एक ऐसा सेक्टर है जो कि कभी भी डाउन और अप जो है वो पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। रियल एस्टेट के जो एजेंट्स होते हैं वो उसको म टैकल कर रहे होते हैं मीन्स उसको जो है रणनीति तैयार कर रहे होते हैं कि उनको कैसे करना है? क्या करना है? कहाँ का बढ़ाना है? कहाँ का कम करना है? अ, बेचने पे ज़्यादा अम, प्रॉफिट लेना है या अ, या आपका कमाने में ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। इन सबका जो जो होता है वो एक रियल एस्टेट का जो एजेंट होता है वो पूरा टैकल करता है।
जी। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल।
तो ये चीजें जो है एक एक एक स्टार्टअप वाला जो है, जब वो न जमीन में उतरता है ना तब समझ पाता है कि हाँ भाई ये चीजें जो है मुझको चेंज करनी पड़ेगी अपने वेबसाइट क्योंकि अ, क्या होता है कि हम लोग तो वेबसाइट बनाने वाले म मीन्स वैसे बंदे हैं कि हाँ चलो वेबसाइट बना के चालू कर देते हैं। लेकिन वेबसाइट के बाद जो है जब आप अ, जमीन में उतरते हैं तब आप जमीनी हकीकत जो है तब मालूम चलती है।
बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी परेशानी काफ़ी बेहतर तरीके से समझ गया हूँ, बस आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि ये काम आप अकेले कर रहे थे या फिर कहीं न कहीं आपका कोई सह संस्थापक भी है?
देखिए शुरू में जो है मैं अकेले चालू हुआ और अ, साथ में फिर मैंने जैसे-जैसे बन्दे आते गए तो देखिए क्या होता है ना कि जब आपके साथ कोई जुड़ता है ना, तो उसको भी कहीं न कहीं जो है वो अपना प्रॉफिट चाहिए रहता है। तो 1-2 जुड़े, 3 जुड़े, 4 जुड़े तो थोड़ा होते-होते जो है, वो आपके प्रॉफिट मार्जिन में भी कमी आ जाती है। लेकिन हाँ, आपको एक-एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए कहीं न कहीं तो वो अ, साथ के बन्दे चाहिए ही रहते हैं, संस्थापक चाहिए रहते हैं। <coughs> आप हर जगह अपना काम नहीं कर सकते, आपको जो है टीम में ही उसको अ, विभाजन करना पड़ता है। कुछ जो है ऑपरेशन का काम करते हैं, कुछ सेलिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का हो गया, एडवर्टाइज़मेंट हो गया। तो अलग-अलग जो है समूह के संस्थापक जो हैं, वो अलग-अलग हो गए और उसके बाद हमने जो है ये स्टाफ जो है कर दिया। लेकिन अ, ऐसा होता है ना कि उम, कई चीज़ें अपने आप ही प्रॉब्लम में आ जाती है, तो
जी। बिल्कुल। समझ गया। बिल्कुल।
तब ये जो है, असफल हो गया ये, स्टार्टअप मेरा।
देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होएँ, आप इंसान हैं, आप कोई रोबोट नहीं है और इंसान के जीवन में कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव और सफलता और असफलता लगी रहती है। तो मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहूँगा सबसे पहले तो कि क्या कहते हैं, आप जो है स्टा अपने स्टार्टअप के लिए बिल्कुल भी निराश न हों, बिल्कुल भी अपने ऊपर कठोर ना हो। देखिए, मैं अ, चाहूँगा कि अगर आपको अब ये स्टार्टअप आगे बढ़ाना है अपना, तो आप कहीं न कहीं छोटे और आसान लक्ष्य बना के सु बना लग काम करना शुरू करिए, आप देखिए जब भी अपने स्टार्टअप को लेके छोटे और आसान लक्ष्य आप बनाएँगे, तो ऐसा होगा ना, कि आप उनको अकेले ही बड़ी आसानी से कहीं न कहीं पा लेंगे। और जैसे-जैसे आप पाते जाएँगे आपका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता ही जाएगा, इसके साथ-साथ मैं कहीं न कहीं ये चाहूँगा कि आपके जितने भी ग्राहक पहले रहे हैं, आप उन्हें एक बार फ़ोन करें या जो भी करें, चाहे ईमेल करें या जो भी करना है वो करें, और एक बार उनसे फीडबैक लें। कि, आखिर आपको ये कैसा लगा, ये आपको सही लगा कि नहीं लगा, और सही अगर नहीं लगा है तो वो क्यों? और उसको कहीं न कहीं सीख उससे कहीं न कहीं आप सीख के अपना उत्पाद में और रणनीति में बदलाव करें, जैसे आपको सही लगे। देखिए, कई बार ना ऐसे काम हम क जब करने जाते हैं, तो हमें थोड़ी-सी मेंटरशिप की भी जरूरत होती है तो एक सपोर्ट सिस्टम आप कहीं न कहीं बनाए और आप कोई मेंटर लेके आएँ या फिर गाइड लेके आएँ, और कहीं न कहीं अगर आपका कोई दोस्त है जो इस चीज़ की जानकारी रखता है, उसने पढ़ाई वगैरह करी हुई है इस चीज़ की या अनुभव हो उसको, तो आप दोस्त से भी सलाह ले सकते हैं। और कहीं न कहीं लगातार अपनी आपकी जो भी टीम है, उससे आप जुड़े रहें, उससे लगातार बातचीत करते रहें। इसके साथ-साथ देखिए, कहीं न कहीं आपको जो है अपने ब ध्यान पे काम करना पड़ेगा और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे भी काम करना पड़ेगा। आपको कब आराम करना है, और कब काम करना है? इस चीज़ का अनुपात और अनुपात बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बनाना पड़ेगा और कहीं न कहीं अपने रूटीन में, आप अच्छा भोजन खाएँ जो आपकी सेहत पे लगे और ध्यान करें, सही समय से सोएँ। और कहीं न कहीं मैं चाहूँगा कि आप जब भी काम करें, आप छोटे-मोटे ब्रेक लगातार लेते रहें। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं ये जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उसमें अ, ज़रूरी नहीं है कि हमें सफलता शुरुआत में ही मिल जाए, थोड़ा समय लेके मिलती है, तो आप आश्वस्त होके उसमें लगे रहें। मैं आशा करता हूँ, कि मैंने आपको जो-जो बातें बताई है, ये आपके काम आएँगी।
जी। नहीं, आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई और ये चीज़ें जो हैं, मैं अभी से ही अपने अ, दिनचर्या में जो है इसको शामिल कर लूँगा और, जल्दी ही मैं इस निराशा से जो है, बाहर आ जाऊँगा। धन्यवाद आपका।
बिल्कुल, आपको जब भी सुझाव कुछ कोई च चाहिए होगा, तो आप क कभी-भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।